Hallo.
Hallo.
Wie geht's dir?
Ähm ja, ähm, es es geht. Und bei dir?
Es g n ja, es geht, 'n bisschen müde, aber das ist in Ordnung.
Okay, cool, ja.
Ja.
Ähm, ja, ähm, interessantes Thema. Ähm, ich hatte das auch vorher schon mal. Ähm also ähm, in einer romantischen Beziehung
Ja.
da ist es mir wichtig, dass, ähm, mein Freund, ähm dass ich das Gefühl habe, dass er mir immer beiseite steht, egal was
Okay.
ähm, dass ist mir eigentlich fast am aller wichtigsten, muss ich ehrlich sein. Also, das ist mir wichtiger als jetzt es ist mir egal, ob die Person, äh, irgendwelche Probleme hat. Das ist mir egal. Es ist natürlich man muss natürlich dran arbeiten, okay. Aber aber was mir am aller wichtigsten ist schon immer gewesen ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Person mir bei allem beiseite steht.
Okay, ja. Ja, natürlich, klar, definitiv. Ja.
Egal ähm, egal, äh, was, egal wie wie schwer die Situation ist
Ja.
ähm, und nur dann habe ich das Vertrauen. Also, das ist eigentlich d am aller wichtigsten für das Vertrauen.
Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. <clears throat> Ich muss auch dazu sagen, so wie du das jetzt formuliert hast, ist es genauso bei mir. Also, mir ist es auch sehr sehr wichtig, dass, ähm, die Person hinter mir steht, ähm, oder mein meine Partnerin hinter mir steht, ähm, dass man mit ihr über alles reden kann. Ganz, ganz wichtig, dass wenn Probleme da sind oder man, äh, über irgendeine Sache nachdenkt, dass man halt auch mit dem Partner da drüber sprechen kann.
Mhm.
Ne, und dass das halt in de in der Beziehung bleibt. Nicht, dass jetzt ne, dass das nicht jetzt, weiß ich nicht, an an an Freunde oder Familie oder Eltern oder sonstiges weitergetratscht wird, sondern dass das dann, wenn es Beziehungsprobleme sind, dass das auch in der Beziehung bleibt. Das ist mir zum Beispiel sehr wichtig.
Stimmt, ja. Ja, also, es kommt schon oft vor, dass dann Leute von außerhalb von ihren Freunden zum Beispiel Ratschläge bekommen.
Ja das äh, w w das fin das finde ich ja dann auch noch nicht mal so schlimm, aber viele machen es leider Gottes so, die erzählen dann im Endeffekt alles, holen sich 'n Ratschlag, erzählen dem Partner, aber nicht: „Hör mal, pass auf, ich habe mit ihm darüber gesprochen. Sei mir da nicht böse drüber, aber ich brauche da einen Rat.“ Ähm
Oha.
So hatte ich es nämlich zum Beispiel leider Gottes schon und, ähm, dementsprechend ist die Beziehung halt durch dieses fat was was ich als Vertrauensbruch gesehen habe, weil's wirklich sehr intim gewesen ist, wo drüber gesprochen wurde, ähm
Aha. Ja.
was dann im Freundeskreis rumerzählt worden ist. Weißt du, das ist nicht bei dieser einen Person geblieben, außer meiner meinem Partner oder meiner Partnerin, sondern, ähm, das ist im Endeffekt im ganzen Freundeskreis rumgegangen. Und das ist das, was ich einfach nicht wollte.
Ja man man muss zumindestens, wie du gesagt hast, ähm, Bescheid geben, dass man das mit 'ner anderen Person besprochen hat
Ja, bin ich auch der Meinung.
ähm, weil auch ich denke immer, dass, ähm du musst am Ende, ähm, auf also generell, du solltest jetzt keinen Ratschlag von 'ner anderen Person so, äh, einfach folgen. Du solltest d
Ja, nein, nein, da gebe ich dir vollkommen recht, das stimmt, ja. Das sollte man nicht tun.
Das ist das Problem oftmals, ähm, weil dann, äh, die an die niemand kennt d äh, deine Beziehung, niemand kennt, ähm weiß ge kann Entscheidungen für dich treffen und
Ja. Richtig.
Ähm, ja, und ich mag das eigentlich nicht, wenn wenn andere Leute zu sehr 'n Einfluss haben, weil
Mhm.
ja, wie gesagt, d das
Ja, ich weiß, was du meinst, dass dass dass im Endeffekt der Partner sich nicht, äh, beeinflussen lässt von den Leuten oder von den Freunden, wo er mit drüber gesprochen hat oder m wie auch immer. I ich weiß, was du meinst. Das ist, äh, ja leider Gottes, äh, bei mir jetzt zum Beispiel der Fall gewesen, dass m meine Partnerin sich halt im Endeffekt von ihrer besten Freundin so beeinflussen lassen hat, ähm, dass sie das genauso ein ein äh, umgesetzt haben wollte, wie wie die beste Freundin es ihr im Endeffekt erzählt hat. Und das fand ich halt nicht so prickelnd, muss ich ganz ehrlich sagen.
es ist nicht gut. Ja, ja. Ich meine
Also sie ist nicht einfach selber auf die Idee gekommen, mal was anderes einzubringen oder so, weißt du?
Ja, okay, ähm ja, s manche Leute, die haben die haben halt so 'n Einfluss auf andere. Ich denke, weil man vielleicht hat sie vielleicht hat sie gedacht, dass die wirklich, ähm sie hat halt viel Vertrauen, ähm, der Person gegenüber.
Ja, gut, das, ja gut. Ja, das kann natürlich auch sein.
Es ist nicht es ist nicht, ähm es ist nicht gut, ich meine, es ist m ist mir mir ist es eigentlich so gegangen, dass ich, ähm, die größten Fehler in meinem Leben gemacht habe, weil ich auf andere Leute gehört habe. Anstatt, ähm, meinen eigenen Filter zu haben, quasi.
Okay. Ja. Okay.
Ähm, und seither bin ich dann bin ich anderen Leuten ihrem Rat sehr, sehr skeptisch.
Mhm.
Und, ähm, ja, und und ich w und das wollte ich auch mal für meinen Partner, also
Ja, ja, klar, natürlich, verständlich.
Ja, a durch diese Erfahrung, weil, wie gesagt, ähm, ja, andere Leute zu 'nem gewissen, äh zu 'nem gewissen Grad leider, ähm, würde ich sagen, dass jeder immer sein eigenes Interesse, ähm, vorzieht.
Mhm. Ja.
Und aus diesem Grund werden die dir nicht unbedingt den besten Rat geben, die werden
Richtig.
das wird nicht objekt objektiv sein es wird ja.
Nein, gebe ich dir vollkommen recht, richtig. Das wird meistens so sein, dass sie im Endeffekt den Vorteil da draus ziehen und, äh, je nachdem, was es f Bekannte, Freunde sind. Und, ähm
Mhm, genau. Ganz genau. Die wollen den Vorteil daraus ziehen oder oder die, ähm oder du musst dir überlegen, ähm, ist die Person überhaupt ein Experte in diesem Thema? Also
Mhm. Richtig, genau. Das kommt noch oben drauf, richtig, so sieht's aus.
Ja. Ja, oder möchte ich mein d möchte ich, dass mein Leben so, ähm so ausgeht, wie möchte ich das Leben haben, d das die Person hat. Ja oder nein?
Ja, genau, genau, genau s s so ist es nämlich. Weil weil wenn du nämlich jetzt, ähm wenn man das nämlich so sieht im Endeffekt, wenn du 'ne Beziehung hast, ähm oder n ich sage jetzt mal so andersrum, w f f Freunde von dir sind 'n Paar und, ähm, bei denen knallt es andauernd, egal was ist, bei denen scheppert das jedes Mal und die sind sich nur am anzicken und was weiß ich nicht alles. Und im Endeffekt willst du ja gar nicht, dass das genau das Gleiche ist in deiner Beziehung. Ich weiß, was du meinst.
Mhm. Ja, genau, ja, oder hat diese Person die gleichen Interessen wie ich, die gleichen, äh, Werte?
Nein. Richtig. Ja.
Ähm, das war bei mir der Fall, dass ich den Rat, ähm, befolgt habe von Menschen, die eigentlich sehr sehr intelligent sind und sehr erfolgreich, und deswegen war ich so beeinflusst, und ich habe einfach gedacht, ja, diese Person weiß es. Aber dann habe ich mir am Ende gedacht, ne, die Person, die hat ganz andere Werte als ich im Leben.
Okay. Mhm. Ja. Ja, ja, klar, natürlich. Verständlich. Ja, definitiv.
Ja. Und deswegen ist es dann schief gelaufen, quasi.
Ja, richtig. Das ist zum Beispiel bei uns, äh, leider Gottes, äh, de unsere besten Freundinnen, bei denen ist das halt auch etwas schwieriger. Die eine ist halt, ähm, sehr also, das ist halt 'n verheiratetes Paar, und, ähm, ja, die 2, die zicken sich halt sehr, sehr gerne mal an, auch wenn wir dabei sind oder Sonstiges. Und jedes Mal, wenn wir die beiden dann gesehen haben oder die hier gewesen sind oder wir bei denen gewesen sind, frage ich meine Lebensgefährtin: „Möchtest du so enden wie die beiden?“ Da sagte sagt sie jedes Mal: „Nein, auf keinen Fall.“ Das ist ganz komisch, bei denen knallt e e gar die brauchen sich manchmal nur schief angucken, da knallt das.
Mhm. Oh, okay, und dann stimmt dir deine Freundin da zu?
Also das ist schon das ist schon das ist schon krass. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei denen ist das schon eft echt heftig.
Mhm, und aber dann nimmt sie trotzdem den Rat von denen?
Ja, n ne, das nicht, nein, nein. Das, ähm, d meine jetzige Lebensgefährtin, die macht die nimmt sich überhaupt keinen Rat von denen an, weil sie selber gar nicht will, dass das so ist, wie bei denen im Endeffekt ist. Ähm, ganz selten, dass die vielleicht sie hat vielleicht einmal mit den beiden über ‘n Problem bei uns in der Beziehung gesprochen. Das hat sie mir aber dann auch direkt gesagt: „Hör mal, pass auf, ich habe mit denen da drüber gesprochen. Ich w wollte einfach denen ihre Meinung hören. Die ihre Meinung hat mir aber überhaupt nicht gepasst." und dann war das Thema durch. Na, also da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, bin ich zum Glück habe ich zum Glück jetzt ‘ne f Lebensgefährtin, die nicht so ist.
Ah, okay. Mhm. <laughs> Okay, okay, gut. Das ist ja dann, äh, einfach von deiner vorherigen Erfahrung gewesen, ja.
<laughs> Ja, genau, genau, genau.
Ja, ja, es die Erfahrungen, die man gemacht hat, die beeinflussen einen immer dann, ähm, ja, weil in, äh die Erfahrung, die ich gemacht habe
Ja.
ähm, war jetzt nicht, dass dass mein Partner, ähm obwohl ich ich weiß nicht ich weiß nicht, ah, je ich denke mein ich denke, es gibt Menschen, die Einfluss auf meinen Partner haben, aber ich weiß nicht und und ich weiß, dass das nicht unbedingt, ähm, unserer Beziehung hilft, dass das eher gegen die Beziehung ist.
Ja. Oh, oh, oh, oh.
Aber ich weiß jetzt nicht, ähm, inwiefern ihn das beeinflusst oder oder wie oft die darüber sprechen, keine Ahnung, keine Ahnung.
Ja. Oh je, hast du i hast du deinen Partner mal darauf angesprochen?
Ähm ne, ich meine, das is das ist jetzt nicht das große Problem, das wir haben. Ich ich habe ich vermute das nur, ich weiß es nicht.
A Okay. Ach so, okay, d dann habe ich dich falsch verstanden, Entschuldigung.
Ja, ich ich Weil mein Partner, ähm Der, ähm also ähm. ich weiß auch jetzt nicht e einmal alles, muss ich muss ich sagen. Ich weiß nicht alles. Also, ich ich n ich denke nur manchmal, dass das der Fall sein könnte, dass jemand 'n Einfluss auf ihn hat, ähm, weil manchmal er, ähm
Ah, okay, ja, ich verstehe, ja. Ja.
ähm, also, das das ist das große Problem, das ich am Anfang angesprochen habe. Da habe ich das Gefühl, dass er, ähm, nicht, ähm nicht immer, ähm, n ja, n in schlechten Zeiten beiseite steht, quasi.
Mhm. Okay.
Ähm, also, insbesondere wenn es, äh wenn wir uns streiten, vor allem.
Ja, okay, ja, ich verstehe den.
Also, nicht, wenn jetzt wenn jetzt wenn wir jetzt finanzielle Probleme haben oder ich mich verletze, dann nicht, ne? Aber wenn wir jetzt uns wenn wir, ähm, äh, uns nicht verstehen.
Ja. Ah, ja, ich vers ja, das ist das ist etwas schwierig dann, ja, kann ich verstehen. Hm.
Ähm. Ja. Ja, und dann habe ich mir schon gedacht: „Ähm wie kommt das, dass er dann irgendwie so entfernt ist von mir, wer wenn wir so 'nen Streit haben?“ Ähm
Ähm. Mhm.
aber es kann natürlich auch an ihm liegen. Das das muss nicht unbedingt jemand außerhalb sein, der da 'nen Einfluss auf ihn hat oder so.
Ja, klar. Mhm ja, klar, kann ich verstehen. Oh man auch nicht so einfach, ne?
Äh, ne, ne. <chuckles> Ja, Probleme gibt es in jeder Beziehung, ja.
<laughs> Ja, natürlich, definitiv. Also, ganz ehrlich, jemand, der sagt: „Ich habe keine Probleme meiner Beziehung“, der lügt.
Ja, genau, ganz genau, äh
Also, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, es gibt auch keine Beziehung, wo man sich nicht streitet oder 'ne Meinungsverschiedenheit hat oder, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also, w wer das behauptet, der hat keinen Streit, der hat keine Meinungsverschiedenheit, die verstehen sich super, äh, da ist immer alles, äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Sorry, das stimmt nicht, das ist in meinen Augen gelogen.
Ja, ich weiß auch nicht, ähm, ich ha ich kenne jetzt niemand, der das behauptet, aber, ähm, i mein Freund, ich habe so den Anschein, dass er das erwartet manchmal dass er dass er erwartet, dass man weniger streitet in der Beziehung, was aber nicht der Fall ist, meiner Meinung nach.
Okay. Mhm. Okay.
Ja, weil es in jeder Beziehung so ist, ähm
Ja, natürlich, klar. J in jeder Beziehung hat man mal ob es jetzt 'n großer Streit ist, ist 'ne Sach ist 'ne andere Sache, aber wenigstens 'ne Meinungsverschiedenheit, weil nicht jeder ist doch immer gleicher Meinung, oder?
Ja, natürlich, ähm
Also, so sehe ich das.
Ja, genau, und, ähm ja, es es geht nicht darum, dass man <chuckles> verschiedene Meinungen hat. Es geht darum, dass man d dass man imstande ist, dazu, den Streit zu lösen, irgendwie.
Richtig, genau, da drum dreht es sich nämlich auch, 'n Streit muss gelöst werden.
Ja, genau, ja, ähm, ja, und das, äh, sch das bestimmt dann, ob die Beziehung <chuckles> scheitert oder nicht, ob man
Ja, genau. Richtig.
Ja.
Sehe ich genauso.
Ja, ähm und so, ähm, baut sich dann das Vertrauen quasi auf, ähm
Richtig, genau. Bin ich auch der Meinung. Wichtig ist, dass man über alles spricht, dass der eine Partner für den anderen Partner da ist und andersrum genauso. Und egal in welcher Lebenssituation, das ist noch ganz wichtig.
Ja. Und ansonsten ja. Und leider Gottes ist es sehr schwierig, ähm, das Vertrauen wieder aufzubauen, wenn's mal verloren ist, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Das d A dauert das sehr lange und es ist sehr schwer d auch dem das Vertrauen des Partners wiederzubekommen.
Ja, genau. Ja. Okay, danke dir. Tschüss.
Vielen Dank für dein Gespräch. Tschüss.